Hm, ja, nicht so extrem viel, würde ich sagen. Ich habe wirklich viel dann so diese ich ich habe mich viel von Quark, Äpfeln und Brot ernährt irgendwie. <giggles>
Ja, also auf das Mindeste, sag ich mal, bisschen begrenzt.
Ja, schon irgendwie. Ich hatte ja dann nur das Kindergeld und damit schwer zu wirtschaften. Ähm, ja, aber diese Nudelgerichte, die habe ich dann auch schon öfter mal gemacht so. Hm, da gab es ja auch 'n paar verschiedene, aber ja, die waren halt alle super simpel zu machen. Und so richtig angefangen oder 'n bisschen mehr angefangen hat das dann, als ich daheim gelebt habe, so, also in meinem eigenen Zuhause dann, in meiner eigenen ersten Wohnung. Ähm, ja, da war es dann so, ähm
Ja, ja. Mhm. Ja, ja, genau. Mhm.
So ganz am Anfang hatte ich mit meinem damaligen besten Freund aus der Schule da da haben wir uns irgendwie so 'n bisschen zusammengeschlossen und haben uns wirklich mal 'n bisschen spektakulärere Rezepte <chuckles> rausgesucht.
Ja. Okay, wie kam das denn überhaupt, dass, äh, du und dein Freund euch da zusammengesucht habt, sag ich mal?
Boah, also, irgendwie war das so, dass wir beide halt quasi frisch, äh, ausgezogen sind ausm Elternhaus. Und ja, weiß ich nicht, da haben wir irgendwann mal das Thema gehabt und ich glaube, das war dann auch so 'n bisschen von ihm ausgehend so. Und ja, da haben wir gedacht: „Hä ja, komm, ne? Lass uns mal 'n bisschen spektakuläre Sachen ausprobieren.” Und ich glaube, das haben wir so 2 Mal gemacht irgendwie so. <chuckles>
Ja. Mhm. <laughs> Was waren dann da die die Rezepte, die ihr auch oder die Gerichte, die ihr dann hast du oder wo ihr euch rangewagt habt? Sag ich mal, das zu machen?
Ja, so Ich erinnere mich auf jeden Fall noch an Rinder-Carpaccio. Ähm
Oh, Rinder-Carpaccio auch nicht einfach, ne? Ist ja schon 'n bisschen schwereres Gericht.
Ja, ja. Ja. Ja, ja, wir haben uns da schon 'n bisschen was getraut. Ähm
Na, okay. <chuckles> Also jetzt nicht nur, dass ihr euch anfangt, irgendwie Spiegeleier zu machen.
<laughs> Ne, genau, genau. <giggles> Äh. Ne. Ähm, äh, hier Saltimbocca Romana, das war auch sehr fein.
Mhm.
Ähm, dann noch so 'ne Pilzcremesuppe, die war auch super gut. Äh, was war das noch? Ach, das das waren, glaube ich Also, es waren auf jeden Fall immer so 3 Gänge, ähm
Ja. Ah, okay, ja.